Mình muốn trả cái hàng đấy đi thì shipper người ta sẽ qua lấy hàng ấy. Thì xong rồi đúng mà cứ cái kiểu là mình ở nhà thì không thấy shipper đâu mà mình cứ đi ra khỏi nhà là là lại có người gọi. Thế lúc hôm đấy nhà mình chả có ai ở nhà cả, thế xong rồi, ôi giời ôi, người ta gọi cho mình ấy 4 cuộc cơ, lúc ấy mình đang đi xe máy á, mình có nghe được đâu. Ừ.
Ờ. Ờ. <laughs> <chuckles> Trời ơi! Thế xong lúc sau có có gặp nhau được không?
Chả biết gì! Thế xong rồi có gặp đâu, mình bảo là mấy tiếng nữa mình mới về thì nó bảo là thế thôi để mai, thế xong rồi mai, mai xong rồi lại mưa gió gì ấy lại không qua không qua được. Thế là, kiểu, cũng rất là, kiểu, mình cũng rất là lo sợ là quá cái hạn cái ngày mà mình bị gọi trả hàng ấy, không trả được nữa ấy ừ, hoàn hàng. Đúng rồi. Thế là mình phải bảo chứ nhưng mà đến này này là bắt buộc phải qua nhá, rồi các thứ mình phải hẹn người ta đấy, mình phải chủ động nhắn tin cho họ luôn ấy, nói chuyện với họ luôn ấy. <chuckles> Đấy, rất là rất là rất là phức tạp. Mà chính ra bản thân họ cũng tắt thông báo hay sao ấy, nhiều lúc mình gọi người ta cũng có nghe đâu. <laughs>
Ừm, hoàn hàng sẽ không không sẽ không hoàn được nữa, đúng không? <laughs> Trời ơi! <laughs> Shipper thì mình nghĩ rằng là có thể là do họ có quá là nhiều cuộc gọi, có thể là chắc là họ đang trong một cái cuộc gọi khác chăng, họ cũng đang đi ship mà, ừ, có thể là họ cũng đang bị, à, gọi cho người khác. Ờ, thế không biết là ờ với người ngoài thì như thế, thế người trong gia đình bạn thì sao? Kiểu như là người trong gia đình của bạn có bao giờ, gọi là, ờ, đi tìm bạn mà không được không?
Ừ, ờ, đúng rồi. Đấy, kiểu như họ cũng họ cũng hay phải gọi. Ừm, ừm, đúng rồi.